ครับ เอ่อ ผมมีเรื่องอยากระบายครับเกี่ยวกับ เอ่อ สภาพ เรียกว่า วิถีชีวิตเนาะที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยครับ คืออันนี้เนี่ยหลัก ๆ แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของผมด้วย แล้วก็ เอ่อ วิธีการทำงานของผมเนี่ย คือผมเนี่ยเป็น freelance มาประมาณ 5 ปีแล้ว แล้วก็ เอ่อ คือหลังจากออกจากงานประจำมาเนี่ยครับ คือเราก็ ตอนนั้นน่ะคือรู้สึกว่าเราไม่ชอบองค์กรแบบ เอ่อ องค์กรแบบไทย ๆ เนาะที่มีแบบว่า เอ่อ วิธี การประเมินงาน หรือว่าวิธีการให้คุณค่าคน หรือว่า เอ่อ การเลื่อนขั้น อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบว่า เอ่อ ขึ้นอยู่กับความสนิทสนมหรือว่า เอ่อ เรื่องความอาวุโส อะไรอย่างเงี้ย แทนที่จะเป็นเรื่องความสามารถ อ่า ผมก็เลย เอ่อ ออกจากความมั่นคงตรงนั้นมานะครับ เพื่อมาหางานที่เรา เรารู้สึกว่าได้เป็น เอ่อ ได้เป็นนายของตัวเอง แล้วก็ เอ่อ ขึ้นอยู่กับความสามารถเรามากขึ้น ทีนี้ก็มาเจอกับ เอ่อ วิถีทางสาย freelance เนี่ยครับที่ เอ่อ ลักษณะสามารถได้ทำงานออนไลน์ได้ นะครับ ซึ่ง เอ่อ ใน ในช่วงปีแรก ๆ เนี่ย คือเราก็ค่อนข้างมีไฟพอสมควร ใช่ไหม เราก็หางานไปเรื่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ คือช่วงหนึ่งเราก็จะทำซ้อนกันประมาณ 3-4 งาน อย่างเงี้ย แล้วแต่ว่า เอ่อ เวลามันจะเอื้อ บางงานใช้ความจริงจังมาก บางงานใช้ความจริงจังน้อย อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ เราก็พยายามบาลันซ์เอา ทีนี้เนี่ย เอ่อ ช่วง 2-3 ปีแรกมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เราก็ เอ่อ เจองานที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ก็คือเรา เอ่อ เราดีลกับทางพรอเจกต์ได้ว่า อ่า ท งานนี้ทำ 10 เดือนนะ อ่า มาครบ 10 เดือน วันที่กำหนดชัดเจน เราได้รายได้ชัดเจน เอ่อ ครบกำหนดเวลาเราก็ อะ แยกย้าย say goodbye กับบริษัทไปนะครับ เอ่อ เป็นอย่างงี้มาประมาณ 2-3 ปี แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับ เอ่อ เมื่อ เมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เองเนี่ย ผมมีโอกาสได้เจอกับ งานหนึ่งที่ อันที่จริงคือ 2 งานเลยที่ เอ่อ เราทำมาแล้วเนี่ย อยู่ ๆ เขาเลิกจ้างแบบกะทันหัน แบบว่าแจ้งล่วงหน้าแค่ประมาณสัปดาห์เดียว อย่างเงี้ยครับ เราก็ เอ่อ โดนเลิกจ้างพร้อมกันเลย 2 งานในช่วงเดือนเดียวกันเนี่ย ผมก็เลย ปีที่แล้วเนี่ยผม ผมช็อก มากเลยว่า โอ้โฮ มัน มัน แล้วเราจะทำยังไงดี? อะไรอย่างเงี้ย คือเรา เราก็ยังมีงานอื่นสำรองอยู่ ยังมีช่องทางรายได้อยู่ แต่ว่า เอ่อ รายได้มันก็หายไปนะครับ ซึ่ง 2 งานรวมกันเนี่ย มันก็ เอ่อ หลายหมื่นอยู่ต่อเดือนเนี่ย แล้วทุกอย่างมันฉุกเฉินมาก ไม่มีเงินชดเชย ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เอ่อ ไม่มีอะไรเลยนะครับ อยู่ ๆ ก็คือ ไม่ต้องทำแล้วงานตรงเนี้ย แล้วก็ไม่ได้เงินแล้ว ซึ่ง เอ่อ ตอนนั้นเนี่ยผมก็ เอ่อ พยายามที่จะ เรียกว่าใจดีสู้เสือเนาะ พยายามลุยต่อไป แล้วมันก็ แต่ตอนนั้นคือใจเราก็เสียแล้วอะครับ เพราะว่าเราเจอความเปลี่ยนแปลง แล้วเราไม่รู้จะรับมือยังไงอะครับ? อันนี้ เลยไม่แน่ใจว่า พอจะแนะนำได้ไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม โอ้โฮ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่า ขอให้กำลังใจก่อนเลย ก่อนจะให้คำแนะนำใด ๆ เนาะ เพราะว่าเรื่องที่เจอมานี่มันก็เป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกัน งานที่เราทำมาสักพักทั้ง 2 งานเนี่ย เขาค่อนข้างกระทันหันเนาะในด้านของการบอกการเลิกจ้าง ยังไงเนี่ย มันก็ทำให้เราไม่ได้เตรียมตัวที่จะหางานไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว เพราะเราก็ไม่ได้คิดว่า เขาจะเลิกจ้างถูกไหม ถูกไหมคะ? ทีนี้ อืม เราอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งอะค่ะ เพื่อที่ได้ ที่เราเนี่ยก็จะได้หาแนวทางแนะนำคุณได้ตรงกับประสบการณ์ที่คุณเนี่ยได้พบเจอมาเพิ่มขึ้นเนาะ คือการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นน่ะค่ะ คุณได้ปรับตัวในช่วงนั้น แล้วคิดว่า สิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันยากที่สุดในการปรับตัวอะคะ?
ครับ ครับ ใช่ ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ ครับ เอ่อ น่าจะเป็นเรื่องการ การจัดการกับความรู้สึกตัวเอง แล้วก็ เอ่อ เรื่องการรวบรวมพลังลุกขึ้นมาหางานใหม่เนี่ยครับ อันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลย เพราะว่า เอ่อ พอทุกอย่างมันกระทันหันเนี่ย เรา เราตั้งหลักไม่ทัน แล้วเราก็ เอ่อ ไม่รู้ว่าจะ คือเรียกว่ามัน มันเป็นสถานะที่ค่อนข้างเคว้งคว้างพอสมควรเลยเนี่ยครับ แล้ว เอ่อ กว่าเราจะตั้งหลักได้หลังจากนั้นก็หลายเดือนอยู่เช่นเดียวกัน แบบประมาณ 3-4 เดือนเลย แบบว่า อือ มันคือใจมันก็ลังเลว่า เอ๊ะ หรือเราควรจะกลับเข้าระบบทำงานประจำดีนะ? หรือว่าเราจะต่อสู้เรื่องการหางานต่อไป? อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งสุดท้ายพอ เอ่อ พอกำลังใจเราดีขึ้นเนาะ แบบว่าได้ ได้พัก พักสักช่วงหนึ่ง คือต้องบอกว่าในตลอดช่วงเวลาที่ทำ freelance เนี่ย คือผมก็ เอ่อ ไม่ได้พักเลยเหมือนกัน ก็คือทำทุกวันวันละ 10 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือเราก็พยายาม กอบโกยเท่าที่เราจำได้ แล้วพออยู่ ๆ มันหายไปเนี่ย เราก็ อืม ถือโอกาสว่า อ่า ลองใช้เวลาตรงเนี้ยในการพักทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราดู แล้วก็มาตั้งหลักใหม่ว่า เราจะเอายังไงดี? นะครับ พอตั้งหลักได้เนี่ย เอ่อ ผมก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาหางานใหม่นะครับ หมายถึงว่าหาเพิ่มเนี่ยแหละครับ หารายได้เพิ่มจากงานตรงเนี้ย แล้วก็ เอ่อ ผ่านไปก็ประมาณ 1-2 เดือนเนี่ย เราก็ เอ่อ มาได้งานใหม่ที่ค่อนข้างโอเค เอ่อ โอเคกว่าเดิมเลยด้วยคือ เอ่อ รายได้เยอะกว่าเดิมเลย ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนว่า ได้บทเรียนมาอย่างหนึ่งว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย คือโอกาสเนี่ยมันค่อนข้างมีอยู่ตลอด แต่ว่าเราต้องรีบลุกให้ไว แล้วก็ เอ่อ เรียกว่า รีบ รีบลุกมาหาโอกาสนั้นให้ไว เนี่ยครับเพราะว่า เอ่อ คนที่เขา เรียกว่ามันมีการแข่งขันกันสูงเนาะ ในขณะที่เราพักอยู่เนี่ย คนอื่นเขาก็อาจจะกำลังหางานอยู่ แล้วเขาก็แย่งตำแหน่งดี ๆ ไปแล้วหรือแย่งงานพรอเจกต์ดี ๆ อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่ง เอ่อ ตอน นั้นเนี่ยพอได้งานใหม่ใจเราก็ชื้นมา แล้วก็ลุยไป ได้สักพักหนึ่ง ซึ่งมันก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ แล้วงานใหม่ตรงเนี้ย ผมก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งประมาณ 6-7 เดือนนะครับ แต่ปรากฏว่า เจอสถานการณ์แบบเดิมอีกแล้วครับ ก็คือ เอ่อ ไม่แจ้งล่วงหน้า อันนี้หนักกว่าเดิมด้วยก็คืออยู่ ๆ เราเข้าระบบไม่ได้ไป 3 วัน เราก็นึกว่า เอ๊ะ มันมีปัญหาอะไรกับ กับทางเครือข่ายหรือว่าระบบงานอะไรไหม? ปรากฏว่าพอ เอ่อ วันที่ 4 ได้รับเมล์มาว่า เอ่อ ไม่ เรียกว่า ไม่ ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งแบบเราแล้ว ก็ยังไงขอบคุณมากที่ ร่วมงานกันมา อะไรแบบเนี้ยครับ แค่นี้เลย "ห้วน ๆ ด่วน ๆ" เลย แล้วมัน ก็เลยเหมือนว่าเกิดภาพซ้ำซ้อน แล้วเราก็ยัง เอ่อ เรียกว่า อืม พาให้เราเสียใจอยู่ดีเนี่ยครับว่า เอ๊ ความ ไม่แน่นอนระดับนี้เนี่ย ที่แบบว่า <snorts> มัน เราตั้งหลักไม่ทันเลย แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากเนี่ย เราจะทำใจยังไงดี? ให้เราสามารถรับมือกับมันได้ แล้วก็ลุกขึ้นให้เร็วที่สุด เพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่า มันควรที่จะลุกให้เร็วเนี่ย ถึงจะ เอ่อ เพื่อที่จะเปิดรับโอกาสให้ตัวเอง แต่ว่าในเชิงความรู้สึกเนี่ยครับมัน มันค่อนข้างเสียใจ แล้วก็ เอ่อ รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลย ที่เราจะลุกกลับขึ้นมา หางานใหม่อีกครั้ง หรือว่า เอ่อ มาลุยต่อกับเส้นทางเนี้ยครับ
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม โอ้โฮ ค่ะ อืม อืม ๆ ค่ะ อา ก่อนอื่นต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่เล่าอย่างละเอียดเลยนะ คือตรงนี้เนี่ย อยากจะให้กำลังใจคุณก่อนเลยเนาะ สิ่งสำคัญก่อนเลยตอนเนี้ยค่ะ สิ่งที่คุณรู้สึกเนี่ยมันเป็นปกติมาก ๆ เนาะ พอเราอยู่บนความไม่แน่นอน ยิ่งในเรื่องหน้าที่การงานแล้วเนี่ย จะรู้สึกเสียใจได้เนี่ย มันปกติเลยค่ะ เพราะว่าคุณก็ทุ่มเทกับงานแล้วก็คาดหวังเนาะว่า เฮ้ย เขาจะแจ้งล่วงหน้า แต่พอโดนเลิกจ้างกระทันหันทั้ง 2 ครั้งเนี่ย แล้วแบบ เอ่อ ซ้ำ แพตเทิร์น เดิม ๆ เลยค่ะ เราก็เลยแบบรู้สึกว่า เฮ้ย มัน มันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเนาะ เราก็เลยมีการตอบสนองที่แบบ จากความไม่แน่นอนด้วยความเสียใจ อันเนี้ยมันเป็นปกติมาก ๆ เลยนะคะ คือ ตอนเนี้ยเราก็ อ่า ขอให้กำลังใจคุณเลยเนาะ จริง ๆ แล้วพอจากที่ฟังคุณเล่ามาแล้วเนี่ยนะคะ เราก็พอจะเห็นภาพรวมชัดขึ้นแล้วว่า เป้าหมายของคุณตอนนี้เนี่ยเนาะ คือมันเหมือนไม่ได้การทำให้เราไม่รู้สึก หรือว่าไม่ได้ทำให้เราเข้มแข็งตลอดเวลา แต่คือแค่ต้องการลุกให้เร็วขึ้น โดยที่เราแบบว่า ลดแรงกระแทกในครั้งต่อไปด้วย เพราะว่าพอเป็น freelancer เนี่ย ความไม่แน่ไม่นอนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะ ทีนี้ เราก็พอจะมีวิธีอยู่นะคะ ที่อยากจะแนะนำคุณน่ะให้ลุกให้ไวขึ้น ที่มันเหมาะกับคุณจริง ๆ เนาะ แต่ว่าก่อนอื่นน่ะค่ะ ต้องบอกคุณแบบนี้เลยนะคะว่า อยากให้คุณเนี่ยอนุญาตให้ตัวเองเสียใจอะค่ะ แบบมีกรอบเวลา คือเราไม่ต้องไปบอกว่า "เฮ้ย เราล้มแล้วเราห้ามเสียใจ" ไม่ต้องไปเข้มแข็งเร็วค่ะ แต่แบบอย่าปล่อยให้เคว้งนานเนาะ อาจจะลองใช้เป็นการกำหนดเวลาให้ตัวเองเสียใจ 3 ถึง 5 วัน ในช่วงนี้อะคะ ไม่ต้องตัดสินอะไร ตัวเราเองเนาะ ไม่ต้องไปสรุปชีวิตว่า เฮ้ย เราเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะ แล้วก็ในช่วงนี้ให้คุณแค่ดูแลร่างกายจิตใจแล้วก็พักค่ะ ตั้งหลักเหมือนที่คุณเคยทำมาเลย แล้วก็อย่าลืมบอกกับตัวเองว่า เฮ้ย มันเป็นเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะมันเป็นเหตุการณ์ภายนอก สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ในตอนนี้อะคือตัวเราเอง ถ้าเราเสียใจนานลุกช้าเนี่ยนะ คน โอกาสมันก็จะไปหมด ซึ่งเราต้องทำยังไงล่ะ? ที่จะควบคุม ตัวของเราให้ลุกขึ้นมาให้ไวกว่าเดิม เพื่อที่จะไปหาโอกาสใหม่ ๆ ที่มันรอเราอยู่เนาะ ทีเนี้ยค่ะ เราก็อยากจะให้คุณน่ะเนาะแบบว่า จริง ๆ ไม่ต้องเลิกเป็น freelance หรอกค่ะ เพราะว่ามันก็เป็นงานที่คุณชอบเนาะ แต่ว่าอยากให้คุณแบบว่า บางครั้งอาจจะต้องลองหารายได้เพิ่มใน ในด้านอื่นเนาะ เพราะว่าอาจจะต้องเลิก เลิกฝากชีวิตไว้กับงานในอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนน่ะ อาจจะไม่ต้องรอพึ่งพารายได้จากงานเหล่านี้ไปเสียทีเดียวอะคะ อาจจะต้องหางานเสริมเพิ่มเติมด้วย เพราะว่าพอมันเป็น freelance น่ะ ไม่อยากให้คุณไป ผูกใจมาก เพราะมันต้องเป็นงานที่ไม่แจ้ง ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะ คือเราอยากให้คนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองเนาะ ก็ อ่า ถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้อีกอะคะ ก็ลองพูดกับตัวเองว่า เฮ้ย เราเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว แล้วเราก็ลุกมาได้เนี่ยตอนนั้น ตอนนี้เราก็จะลุกขึ้นได้อีกเหมือนเดิม แล้วก็ความไม่แน่นอนน่ะ มันก็อาจจะทำร้ายเราได้อยู่ แต่ก็ไม่หนัก เท่าครั้งแรกอีกแล้วไง นี่มันครั้งที่ สอง แล้ว ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 แล้ว โอ้โฮ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปต่อ ถึงงานมันจะเปลี่ยน แต่ตัวเราตรงเนี้ยยังอยู่ ถ้าพูดซ้ำ ๆ อะค่ะ จนสมองเราจำได้เนี่ย มันก็อะไร ทีเนี้ยอะไรมันก็ ท มาทำอะไรเราไม่ได้แล้วเนาะ แต่ว่าถ้าคุณคิดถึงความมั่นคงอยู่อะคะ แล้วยังอยากจะเลือกความปลอดภัยในบางช่วงเนี้ยนะคะ การกลับไปงาน ทำงานประจำอะคะ มันก็ไม่ได้ผิดอะไร เลยเนาะ ก็ลองปรับใช้ดูว่า อันไหนมันจะเข้ากับคุณที่สุดนะคะ ในคำแนะนำที่เราให้ไปก็ไว้เป็นทางเลือก เนาะ ก็หวังว่า พอจะช่วยคุณได้บ้างนะคะ
ครับ ครับ ครับ ครับ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 ครับ ครับ ครับ ใช่ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อือฮึ ครับ ครับ อือฮึ ครับ ครับ อืม ค่ะ อือฮื ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ตรงนี้ที่คุณแนะนำมานี่ก็ เอ่อ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ จริง ๆ คือเราก็ต้องใจกว้างกับตัวเองไว้เนาะ แล้วก็ เอ่อ ม ท้อได้ แต่ก็ต้องท้อไม่นาน เตรียมตัวลุกมาสู้ต่อ เพราะว่า เอ่อ เส้นทางนี้เนี่ย ถึงมันจะมีแง่ดีในแง่การ เอ่อ ความเป็นอิสระ แต่ว่ามันก็ประกอบมาด้วย น ความไม่แน่นอน นะครับที่ผมจะต้องทำใจยอมรับมัน ถ้าเรายังอยู่สายนี้ต่อไป ก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่เรียกว่ามา เอ่อ รับฟังผมเนาะ ที่ระบายทั้งเรื่องที่อัดอั้นตันใจเนี่ย แล้วก็ เอ่อ ยังมีเทคนิคแล้วก็ เรียกว่า วิธีการดี ๆ ให้ช่วยได้ปรับความคิดอีก ยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะครับ ไว้ มีโอกาสพูดคุยกันใหม่ครับ
ด้วยความยินดีเลยค่ะ ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็เอาใจช่วยให้คุณเนี่ย อ่า อาจจะลุกขึ้นมาได้ไวกว่าเดิมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในชีวิตนะคะ สวัสดีค่ะ
อืม ได้ ๆ ครับ สวัสดีครับ